أيوه، أيوه فهمت.
ممكن مثلًا أروح أجيب شنطة gym جديدة، ممكن مثلًا أروح أجيب آآ شداد، أجيب أي حاجة آآ، تخلّيني إيه أرتبط بالgym بالذات في أول فترة، لإن دي بتبقى أصعب فترة. أول فترة في حتّة الرجوع يعني.
ماشي. جميل. حلو أوي. إمم، طيب برضه في في ناس بقى بتروح الgym لأغراض تانية غير إن هي تتمرن وتلعب، يعني أنت قُلت لي إن هو بيريّح لك نفسيتك، وبيضبط لك يومك وتفكيرك وكل الكلام ده، فمثلًا بتكوّن هناك علاقات، صداقات ب عملت هناك مثلًا كده زي شلة صحاب بتروحوا مع بعض، بتخرجوا مع بعض، اتعرفت منه على ناس؟
أكيد، أكيد هو هو عامةً، عامةً ك كم ال ال المجتمع بتاع الgym نفسه يعني يعتبر إيه، من أنقى المجتمعات، أنت ممكن ممكن تلاقي مثلًا في حالات شاذة مثلًا واحد أو اتنين، بس أنت آآ على المستوى ال الاجتماعي يعني، لو أنت مثلًا هتتكلم مثلًا على آآ البيئة بتاعة الشغل، وبيئة الgym و و وكذا بيئة، لأ، أنت ممكن تلاقي مجتمع والبيئة بتاعة الgym هي بتضم يعني أنقى ناس أو أو الناس ال بتحس إن كل الناس عندها سلام نفسي، كل الناس ما ما حدّش شايل من حد حاجة، وده يرجع للسبب اللي أنا قُلته لك أصلًا ف في البداية، وهو فكرة إن كل واحد فيهم جاي يفصِل. كل واحد فيهم جاي
آه. ماشي. إمم. جميل. إمم، إمم. حلو، آه. إمم. بالضبط وبتفضلوا صحاب بره الgym حتى والّا والّا هو علاقتكم مقتصرة بس على وجودكم جوه الgym؟
لأ، أنت مش شرط، أنت ممكن تكون واحد أول مرة تشوفه، وهتحس إن هو بيتعامِل معاك أحسن مثلًا من حد بقى لك سنين بتتعامل معاه.
آه.